คือด้วยหลาย ๆ อย่าง เขาก็บอกว่า "ขึ้นศาลเนี่ย มันไม่มีอะไรยุ่งกว่าขึ้นศาลอีกแล้ว ลูกเชื่อ เชื่อปะป๊านะ" อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าให้ ให้ยอมความ ณ วันนั้นไปเลย แต่ความเราอะเนาะ วันนั้นน่ะก็รู้สึกว่า "ไม่ได้ ถ้าเกิดเพื่อนเราเป็นอะไรรุนแรงขึ้นมาอะ เราจะทำยังไง?" แล้วแบบว่า ไม่ยอมอะค่ะ คือตอนนั้นก็ไม่ยอมท่าเดียว ก็เลยบอกว่า "ศาลก็"
ค่ะ ก็คือสุดท้ายเราก็คือฟ้องศาล อย่างเงี้ยเหรอคะ? อืม
ใช่ค่ะ ศาลก็ศาล เราก็บอกว่าเราก็ให้ประกันดำเนินการไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ช่วง คือก็ตัวประกันอะเนาะ เขาก็เป็นให้เราทุกอย่างอะค่ะ แล้วทีเนี้ยเราก็มีหมายกำหนดการ หมาย หมายขึ้นศาลมา หมายศาลมา เราก็บอกขึ้นก็ขึ้น โอ้โฮ! อาป๊ากิน
ค่ะ ระยะ อ๋อ ค่ะ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ แล้วระยะเวลาระหว่างที่ อา ที่เรารอ กับการที่จะต้องไปขึ้นศาลน่ะค่ะ รอนานไหมคะ? แล้ว
ค่ะ อือฮึ หลายเดือนค่ะ หลายเดือนมาก ๆ เลย ซึ่งเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำ แล้วเราต้องไป อา ทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งอันเนี้ยเราไม่รับรู้แล้ว เพราะว่ามัน ให้เป็นหน้าที่ของประกันอย่างเดียวเลยค่ะ เป็นฝ่ายกฎหมายทำ เอ่อ ดำเนินการ
อืม อ้าวแล้วอย่างงี้เวลาถ้าจะไปขึ้นศาลอะค่ะ ก็คือให้เรามอบหมาย มอบอำนาจให้กับประกันไปขึ้น อ๋อ ค่ะ
อือฮึ ตัวแทนประกันเซ็นมอบอำนาจ แช่ไว้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องไปอยู่ต่างประเทศ อา แล้วทีเนี้ยอะค่ะก็คือพ่อก็เครียด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ แต่คือเราไม่สนใจแล้ว เรารู้สึกว่าเราต้องสู้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องราวดำเนินมาถึงจนวันที่ สุดท้ายอะ อา พอเรากลับมา เราก็ต้องกลับมาขึ้นศาลอยู่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วในวันนั้นน่ะ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ คือหลังจากที่ เหมือนประกันไปขึ้นศาลแล้ว เราก็ยังต้องไปขึ้นเองด้วยเหมือนกัน อืม
ค่ะ ใช่ วัน ต วันไต่สวน หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ ไปก็ไป อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไป ปรากฏว่าพอไป
ค่ะ แล้วไป เพื่อนไปด้วยไหมคะ หรือว่าเราไปคนเดียวเลย?
อา เพื่อนไป แต่ว่าไม่ใช่เพื่อนคนที่ ไปชนกับเรานะคะ เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ก่อนจะไป อาป๊าก็เตือนแล้วบอกว่า "ลูก ยูไปศาลต้องอย่างงี้นะ 1 2 3 4 แล้วท่านเนี่ย เป็นตัวแทนในหลวงนะ จะไปพูดจาไม่ดีไม่ได้" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็อบรมไปเต็มที่
อืม ค่ะ อืม เขามีการให้คำแนะนำเราก่อน กลัวว่าเราจะได้รับความเดือดร้อนจากการที่ อา อาจจะเผลอหลุดไปว่าท่าน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ เราก็แบบเคารพอย่างดีเลย พอบอกว่าเป็นตัวแทนในหลวง อะไรอย่างเงี้ย อา เราก็แบบว่ากล่าวคำปฏิยงปฏิญาณตนอะไรเรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่า หลังจากนั้นน่ะ คือศาลอะไม่รู้แกล้ง หรือว่าอะไรค่ะ ศาลถามคำถามเดิมกับเราประมาณ 4 รอบ ว่าแบบ "ทำไมไม่มา"
ค่ะ อืม เขาอาจจะพยายามว่า อยากจะรู้สาเหตุจริง ๆ แล้วดูว่าเราโกหกหรือเปล่า อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ? อืม
อา คือ "ทำไมไม่มาศาล?" เราก็บอกว่าเราส่งตัวแทนมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือศาลก็ถามวนอยู่อย่างงี้ค่ะ จนสุดท้ายเราหลุดจริง ๆ
ค่ะ